Guarda, mhmm, io in particolare amo quando sono serie stile anni 2000. Ecco qui quindi quando sono tipo quei teen drama oppure quando, mhmm, diciamo c'è quella qualità della mhmm, della serie, della della visione, no, di essa che si vede che è vecchia, ecco. Uhm, poi sì, quello è, mhmm, una delle cose che che mi piace di più, diciamo vedere una serie che è stata fatta negli anni 2000, registrata negli anni 2000, che c'ha quella, mhmm, qualità che non si mhmm non è proprio chiarissima e riporta quei temi frequenti adolescenziali oppure un po' del college. Mh-mh.
Okay. Mh-mh. Ah. Okay. Quindi è un po' un una un tema di qualità e un po' anche proprio per i temi trattati, dici?
Esatto, sì. Mhmm, diciamo che mi piace un sacco vedere serie appunto di questo genere che ti pa che ti dicevo poco fa, no. Per esempio ce ne sono parecchie, cioè The O.C., One Tree Hill, oppure poi certo, no, poi si spaziano anche verso queste sono un po' tipo teen no, quello che dicevo prima, adolescenziale. Poi ce ne sono tante altre come anche, mhmm, Desperate Housewifes, che sono serie appunto tutte registrate negli anni 2000 che mi piacciono veramente parecchio. Uhm, ora ul ultimamente ne sto guardando una registrata anche un pochino prima del 2000 che è Streghe, ehm, che la mandavano in onda su Rai 2, ma Bellissime, bellissime sì.
Mh-mh. Ah, certo. Ah, ah, ah, sì. Okay. Dai. Certo, certo, ho capito quale. Ma è la prima volta che la guardi o stai facendo un rewatch?
Guarda, mhmm, è più o meno un rewatch perché la guardavo quando ero proprio piccolina insieme a a mia zia, alla mia mamma, quindi diciamo che non me la ricordo più di tanto, però qualche scena, qualche qualche avvenimento, ecco quello quello sì ora, ehm non tu non tutto, ecco sì.
Okay, ho capito. Mh-mh. Okay, okay, e ti sta piacendo per adesso.